Oye, fíjate que estaba buscando un consejo, porque últimamente estoy como que muy estresada, como que yo misma me estoy metiendo mucha ansiedad, por unos proyectos que tengo y, pues, trato de, estar, como encontrar un balance, porque la gente sí me las personas me dicen: "Oye, ya, relájate, cálmate, o sea, es un pa paso a paso, vive cada etapa del proyecto", pero también esta esta parte de mí, que creo que a todos les pasa en sus veintes, que ya quiere todo, ya lo quiere rápido, ya quiere estar ahí estando, pues, que ya esté, y me cuesta mucho trabajo como que, limitar, como balancear, llegar a un equilibrio, porque sí, es es un poco complicado, mira, de hecho, el proyecto, am, yo soy abogada y tengo, pues, casos y me está yendo bien, y aparte tengo otra fuente de dinero, entonces, justamente estoy ahorrando para abrir mi propio buffet, y yo lo veo el proyecto así, es irreal, real, como que en 6 meses ya lo puedo abrir con todo y todo, pero aún así, eh, no para de que, ah, puedo meterle más dinero y abrirlo en 3 como que puedo hacerlo ya, y cuando ya lo abra, seguir con otro, y así como que, am, me estoy llenando mucho de presión, que a lo mejor no es precisamente de las personas de afuera, como mi familia o conocidos, sino mía, pero, estoy llegando en un punto en el que, ¡ah!, me siento como que a la vez no hago nada y como que no avanzo, ujú.
Ujú. <laughs> Ajá. Okey, súper bien, ajá. <chuckles> Ujú. Sí, totalmente te entiendo, creo que sí, siempre es muy humano, ¿no?, digamos, eh, buscar que las cosas avancen un poquito más rápido, y quizá te pueda llegar a dar algún consejo o quizá un punto de vista, pero antes me gustaría conocer un poquito más a a detalle, eh, en sí, ¿qué es lo que tú buscas obtener, digamos, por hacer estas metas un poco más rápidas? ¿Qué es lo que cambiaría parte del tiempo, en sí?
Creo que esa es una buena pregunta. Yo, pues, nada más que ya lo haría más rápido, o sea, cuando yo lo pienso en abrirlo más rápido, es de que siento que no desperdiciaría tiempo como ahorita, ah, siento que podría darme más tiempo para generar otros negocios en el futuro, como mientras más rápido empiece este, más pronto puedo iniciar otro, y eso es lo que yo pienso al querer acelerar este.
Okey. Oh, entiendo. Entiendo. Oye y por ejemplo ahora del otro lado, si tú adelantas este tipo de de proyectos, ¿cuál crees que podría llegar a ser una consecuencia de estar quizá con esa esa premura de tiempo?
Am, creo que esa esa pregunta no no me la había hecho antes. Yo yo considero que no, es la primera vez, pero tal vez, sería que no estaría bien estructurado el proyecto en sí, que perdería como que su base, mm, no sabría con certera con certeza cómo contestar eso.
Ujú. Ujú. Entiendo. Oye, y por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo cuáles son los primeros pasos que tú podrías llegar a decir que, ah, podrías avanzar, no sé, en en un corto, eh, periodo de tiempo?, me decías que más o menos planeas tener todo el proyecto completo en 6 meses, pero, digamos, ¿hay algunos pasos que ya puedas empezar a terminar desde este mes o o, ¿qué tal va como la división entre todos esos pasos que conllevan el el iniciar el proyecto grande?
Pues, en general, creo que sí podría terminarlo. Bueno, es que no, es que el el como que la meta de los 6 meses, es más por el capital que por otras cosas, ¿no?, porque justamente también estoy checando como ubicaciones locales para que funcione, que estén como que un rango de precio asignado. También trato de buscar socios que conozco. Ah, es como eso, pero ya para tener el capital de, am, mi meta es pagar la renta, aparte el mes de depósito, y aparte tener un respaldo de 2, 3 meses, por si algún imprevisto pasa, además de comprar inmobiliario. Entonces, por eso calculo que sea exactamente esa cantidad de dinero en 6 meses, porque también ahorita podría de una vez comprar como que lo la inmobiliaria que ocupo para el despacho, pero la voy a tener arrumbada en mi casa. <chuckles> O sea, como que aquí, pues, haciendo como que bulto de cierta manera y sería más difícil después como que programar para que me la lleven hasta allá y, no sé, exactamente qué lugar. Eh, es por eso.
Okey. Mm, superbién, ujú. Ujú. Ya, entiendo, eh, muy bien. Sí, me queda un poquito más claro. Y, bueno, digamos ya avanzando, vamos a poner un escenario ideal en el que al siguiente mes, tú ya tienes el tema del despacho bien estructurado y ya está listo, ¿cuál sería el siguiente paso, o cuál es ese nuevo proyecto que te genera como que estas ganas de terminar rápido el que en el que estás ahorita?
Es como precisamente eso, de que ya quiero iniciarlo. <chuckles> Hay cosas que sé que me hago la idea. Por ejemplo, ahorita en diciembre sé que, mm mm, bueno, como los sistemas de gobierno cierran desde el 17 de diciembre hasta el 7 de diciembre. O sea, que ahorita está como que di por así decirlo, muerto, en mi área, y por eso también no puedo avanzar más rápido, como que hay otras cosas también diciembre, hay que ser honestos, muchas personas trabajan. Sí, sí, sí trabajan, pero es como que el los últimos 15 días son de flojera, porque no hay como cosas concretas. Entonces, tampoco puedo cerrar bien, ah, eh, como que los locale el local, porque es como: "Te veo en enero o tal día". Y digo, ah, pues, ya eso no depende completamente de mí. Eso es lo que me da esa cierta ansiedad, por así decirlo, esos nervios, como apresurar las cosas que no están a mí en mi control, que no están como que en mi poder de decir: "No, pues, es que tú no decides cuándo o no se van de vacaciones as personas", ¿no? No por el hecho de quererte a apresurar, vas a apresurar a otras personas. Y es lo que trato también de hacerme ver en mi cabeza de que está bien, está bien mi la idea de mi proyecto y todo, pero también tengo que ser consciente de hay cosas que no puedo controlar.
Ujú. Ujú. Vale. Sí. Entiendo. Sí, totalmente. Mira, ya con estos detalles que me has ido, eh, brindando, creo que puedo, pues, conocer un poquito mejor la situación para quizá darte un punto de vista. Lo primero yo que te ve llegaría a mencionar, precisamente, pues, evidentemente, ¿no?, lo que tú ya misma mencionabas, el tema de ser un pas un poquito paciente contigo misma. Eh, al final tienes que entender que la paciencia no solamente implica el no sentirte mal o no sentirte estresada, sino implica, eh, pues, pensar con la cabeza fría. Tú misma te vas a ir dando cuenta conforme vayas avanzando, porque así es prácticamente en todos los proyectos y en cualquier, eh, ámbito que tú quieras lanzar un proyecto, llámese artístico, llámese, no sé, algo de comida, algo, por ejemplo, en tu caso, como es un despacho de abogados. Eh, todo proyecto implica cosas que van a salir de tus manos, que no vas a poder llegar a controlar. Entonces, si tú intentas acelerar todo ese proceso sin, eh eh, digamos, fijarte esos, eh, plan b, ¿no? Que pueden llegar a a surgir o a requerirse, eh, solamente vas a pre precisamente provocarte esa poca capacidad de reacción o ese poco tiempo de reacción, porque todo quieres que avance rápido. También, entender que esto al final te va a poder llegar a a llevar a un punto de frustración, de de quizá insatisfacción con todo lo bonito que debería de ser un proyecto, que al final, por lo que tú me cuentas, pues, vaya, es un es un proyecto de vida, no es algo como tan sencillo. Entonces, eh, decir que 6 meses, eh, me parece un buen plazo, sinceramente, más sobre todo que me mencionas que lo que principalmente estás esperando es un tema de inversión, un tema de capital. Eh, eso está muy bien, creo que al final lo tienes relativamente estructurado. Solamente yo te recomendaría empezar a aprovechar el tiempo que quizá no tienes tu control de que se acelere, en estos 6 meses, como tú me mencionabas. Eh, empezar a estructurar un poco esos segundos planes de si algo falla, porque eventualmente no todo va a salir como lo tenemos planeado, eso, pues, se escucha muy bonito, ¿no? Pero realmente, eh eh, pues, ya en la realidad, pues, es un poco distinto lo que llega a pasar. Entonces, pues, justo creo que, mm, creo que el establecerte me eh, metas en específico, ah, como por ejemplo, en 1 mes, voy a tener ya listo, no sé, el capital de inversión, ¿no? Y me voy a poner a buscar a las personas. En el siguiente mes, eh, voy a buscar en específico voy a dedicar 2 3 semanas, eh, no sé, que sean fechas exactas para ya tener un lugar en el que me voy a dirigir, o incluso tú jugar con ese tipo de metas, pero voy a tenerlas establecidas y no ver el proyecto como un total, no sé, si haga sentido. Es decir, no ver como el el proyecto en el 100% sino empezar a dividirlo quizá en un 10 en un 20% e ir avanzando en esas metas poco a poco para que a ti así tú te sientas un poquito más motivada, que realmente tengas esa sensación de que realmente hay un progreso, pero que al mismo tiempo te estés dando el tiempo para tú planificarlo de manera, pues, como muchísimo más pensada, más planeada, incluso con alternativas por si algo sale mal, ¿lo has pensado así o te gustaría intentarlo?
Creo que no lo había pensado así, o sea, sí, eh, siempre en mi cabeza era todo por todo, o sea, o todo o nada, eh, de empezar de una vez todo. Entonces, creo que lo que me dices de ir manejándolo así como un 10% 20% como que ir separando ciertas cosas es es muy puntual. Yo lo rescato demasiado, creo que es algo que también me ayudaría, ¿no?, ver como que todo el peso del proyecto, como el gran monstruo que es, como así enorme de que: "Ay, tengo que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto", y perder de vista como que el enfoque, de también lo que me dicen muchas personas de agarrarle cariño, de tomarle cierta paciencia. Y sí, hay cosas que tengo que seguir practicando, como lo que te había dicho y también creo como lo dijiste de: "Hay cosas que no están en mi poder, que no puedo controlar, que tengo que hacerlas poco a poco, no no estresarme", y el tiempo poco, a poco me va a ayudar a que el proyecto se estabilice, ya lo tenga, y no me de esté preocupando tanto como que, ah, también lo de los plan los planes b, o sea, de que, poco a poco salen imprevistos y es mejor manejar uno por uno, que manejar todos los que vienen, si empiezo todo de una sola vez al mismo tiempo, y si como una avalancha que no puedo controlar a bolitas pequeñas, que si sale un imprevisto, puedo manejarlo con total calma y sin apresurarme que va a hacer que el proyecto tenga más éxito, entonces, sí.
Ujú. Claro. Ujú. <chuckles> Sí, totalmente. Creo que justo esa esa manera de de ver las cosas es lo que justo quería llegar a comentarte, porque realmente creo que tienes bien pensadas las cosas, independientemente de que quizá tú te sientas que te estás apresurando o que al contrario, ¿no? Quisieras que las cosas se dieran de una forma muchísimo más rápida y todo eso. Pese a todo eso, creo que tienes las bases bien, eh, cimentadas. Creo que conoces bien el el mercado al que vas a llegar, creo que conoces muy bien tus necesidades, y eso ya es una ventaja muy, muy enorme. Pero creo que sí es muy importante también como darle esa paciencia, como como lo platicábamos, no nada más es un es un negocio, no que vaya a durar 2, 3 semanas o un mes, eh, sino es algo que que de funcionar bien, te puede funcionar para toda tu vida y que, vaya, puede ser hasta casi, casi como un hijo. ¿no? Que vas criando poquito a poquito y puede ser algo muy bonito, pero, eh, sí creo que si si llegas tú a apresurarlo por, no digamos ambición, sino por el tema de querer que las cosas funcionen, mm, lo más rápido posible, como justo para irte a a otras vertientes del mismo negocio o de algún otro, ah, pues esto podría llegar a provocarte, pues, como un poquito más de frustración. Entonces, creo que lo estás haciendo bastante bien, solamente es como que enfocar este tema de los tiempos para que sean tanto lo más efectivo, como tú que seas un poquito más noble contigo misma en en tenerte mucha paciencia, porque al final sé que te va a resultar bastante bien. Y pues nada, solamente intentar aplicar ese tipo de consejos.
¡Guau! Me encantó totalmente lo de la metáfora del bebé. Entonces, sí lo voy a considerar como eso, que es mi parto. Poco a poco <chuckles> saldrá. Entonces, te agradezco demasiado realmente. Lo disfruté. Cuídate mucho. Bye.
<chuckles> <chuckles> Igual.